Então, eh, eu queria te comentar alguma coisa, que está acontecendo comigo. E queria saber, se você pode me dar algumas dicas com relação a isso, porque, eh, eu tenho feito muita coisa, tá, eu tenho me sentido faz eu acordo, minha rotina, eu não paro, eu não tenho tempo pra parar, porque afinal são 2 trabalhos que eu estou fazendo agora, e é bem pux isso. E assim, eu não consigo fazer, eu não consigo organizar a minha casa, eu não consigo é tanta coisa, que eu não consigo, tá tudo desorganizado. Tudo, eh, não consigo treinar, eh, e eu queria saber se você tem algumas dicas pra me dar.
Uhum. Hum. Hum. Ah, é puxado né, trabalhar 2. Hum. Hum, claro, com certeza, eu acho que dá pra sempre dá pra organizar, é realmente a rotina é difícil, mas sempre dá pra pensar em alguma coisa, mas para te eu ajudar melhor, você consegue me contar um pouquinho mais sobre o seu dia, como é que é seus horários, como é que tá sendo a sua rotina, que aí eu tento te ajudar de de maneira mais eficiente.
Hum. Claro. Vamos lá. Então, eu acordo, mais ou menos umas 10h da manhã, tá. Eh, e aí eu tenho um trabalho remoto, que eu faço ele de 10h da manhã mais ou menos
Uhum. Aham, ok. Uhum.
Até umas isso assim, nesse meio tempo, eu vou botar de uma maneira geral, mas nesse meio tempo, eu tenho que fazer alguma coisa pra almoçar também, tá. Na verdade, assim, eu acordo, tomo café da manhã, começo a trabalhar remoto. Faço algumas horinhas porque é um freelancer, então assim, não não tem esse compromisso de cumprir hora nem nada disso. E aí
Tá. Ok. Sim, sim. Isso é bom, né. Já já é ponto positivo, te dá mais liberdade.
Exatamente, já me dá um pouquinho mais de liberdade. Nesse meu tempo eu paro, preparo uma comida, tento fazer alguma coisa o mais rápido possível. Trabalho mais um pouquinho, depois, eh, tomo banho, porque as 15:00, entre 15:00 e 15:30 eu tenho que sair da minha casa, pra ir pro meu outro trabalho, que eu entraria às 16:00, 16:30 da tarde. E esse trab até meia noite, meia noite e meia. Aí eu chego em casa, às vezes, eh, esse trabalho remoto às vezes eles dão algumas premiações, algumas coisas, então eu tento um pouquinho mais, às vezes acontece, se eu não estou muito cansada, ainda consigo fazer alguma coisa mais
Uhum. Uhum. Hum. Hum. E vai até que horas? Eita. Uhum. Uhum.
e aí depois eu vou pra cama. E aí eu tent
E aí vai vai dormir lá pra uma, uma e tal né?
Eh, vamos botar com as 2, porque ainda eu me tenho essa essa questão de chegar em casa
Uhum.
Eh, eu preciso ter esse momento que eu falo: "Ai, eu preciso ficar um pouquinho no celular pra saber o que aconteceu.", porque é isso, no na no dia a dia e outra coisa, eu vou em patinete também pro meu trabalho. Então, eh, não tem aquele tempo que você fica no metrô sentado ou no ônibus, no transporte público?
Uhum. Que você vê tudo, e você não consegue, você tem que estar com as 2 mãos ali no guidão do patinete.
Exatamente. Então é o único momento que eu tenho pra pegar o meu celular do dia e falar: "Ah, deixa eu ver o que que aconteceu, deixa eu ver qual o atras" exatamente. Então, eh, eu chego quando eu chego em casa e tô na minha cama, esse é o momento que eu me dou para olhar um ficar um pouquinho ali no celular e dormir. Aí o que eu tento fazer também é priorizar as minhas 8 horas de sono, por isso que eu falo que eu acordei às 10h eu tento todo vou dormir às 2h mais ou menos e acordo às dez da manhã
"Como é que tá fulano, né?". <laughs> Uhum. Claro, acordar às 10h nesse caso é um é só uma questão de necessidade, não é nem um luxo que você tem, né, é porque você vai dormir tarde mesmo, isso daí tá tudo bem.
Exatamente. Então, é isso, é tanta coisa, e aí, eh, mas assim eu queria ter fazer mais coisas, eu quer eu queria ter tempo pra treinar, que eu não tô tendo tempo pra treinar. Eh, eu vou, acho que basi basicamente é isso, eu queria conseguir encaixar, eu queria na verdade fazer algumas outras coisas também, mas assim, eu sei que e eu preciso ser realista e pensar dentro da minha realidade com 2 2 trabalhos, impossível. <laughs> Mas e aí mas às vezes me falta também um tempo de qualidade. Eh, esse meu trabalho fixo ele me permite 2 folgas na semana, né, 2 folgas seguidas que, geralmente, são dias da se é, isso. Que eles vão eles vão mudando, né, não são fixos, né?
Uhum. Aham. Aham. Entendo. Hum. Isso é bom, né, isso é bom. <clears throat> Ah, mas são sempre seguidas?
Mas são sempre seguidos, os 2 dias que eu tenho são seguidos.
Ah, isso é muito bom.
E aí eu tento conciliar esse mesmo dia da da da folga, eh, no meu trabalho, com a folga do remoto também pra pelo menos desconectar um pouco.
Entendi. É, isso você faz bem pra poder até ter um pouco de de saúde mental também né?
<laughs> Saber que a vida não é só trabalho.
Não é só trabalho. Então, você estava, né, pediu alguns conselhos, eu estava te ouvindo aqui, tentando mapear um pouco da sua rotina pra tentar te ajudar de uma maneira mais mais eficiente, mais interessante e al alguns pontos aqui, eu estava pensando. Que que acontece, você primeiro, uma das coisas que você falou por primeiro, foi com relação à à sua casa né, "Ah, minha casa não consigo organizar, minha casa fica desorganizado e tal.", deixa eu te fazer só mais uma pergunta: você é casada você mora com alguém ou você mora sozinha?
Hã. Uhum. Não, então, eu divido o apartamento com um casal de amigos. Mas o apartamento dele é deles, e eu moro aqui com eles.
Hum, ó Ah, ok. Ah, tá bom. Por que que eu estava te perguntando isso? Porque se você, né, fosse a casa sozinha, ou com um com seu marido, eu ia sugerir que de repente como você tá tendo 2 trabalhos então naturalmente, tá su pintando um pouco mais de grana pra você, talvez você pudesse contratar uma pessoa para te auxiliar aí, nem que fosse uma diarista 1 vez por semana ou a cada 15 dias, para fazer um faxinão mesmo na sua casa. É, porque aí tá pintando mais grana, você tá trabalhando mais e e, assim, não adianta só trabalhar e botar o dinheiro no colchão. Tem que, <chuckles> o dinheiro tem que trabalhar pra você, né? Então, assim, aí você era uma questão de você ver, eh, fazer conta mesmo. Quanto vale o seu tempo? "Ah, eu ganho x valor, trabalhando no meu trabalho extra.". "Ah e, uma pessoa pra vir aqui em casa custa tanto.", então quem quem vale mais por hora, você ou ela? "Ah, sou eu, então eu vou pagar.". "Ah, é ela. Ah, então eu vou fazer.". E aí, é uma questão de você, ter essa essa noção, sabe, tipo: "Ah, se eu ganho mais trabalhando do que eu, eh, pagaria pra uma pessoa eu vou trabalhar, se eu ganho menos trabalhando do que eu pagaria pra uma pessoa, eu vou fazer.", que aí não compensa você trabalhar, né, ne naquela naquelas horas, né, vamos dizer assim. Então é era só uma questão de fazer conta mesmo e saber que que vale e que que não vale. Eh, e também ponderar o trabalho né? Ás vezes você pode até ganhar igual ou ou menos, mas você acha que seu trabalho remoto é mais tranquilo do que faxinar uma casa. Então você vai lá, trabalha no remoto e f e paga alguém para faxinar a casa. Ou seja, a casa vai tá faxinada na mesma e você, eh, consegue conciliar. Então, assim, eu te aconselho fazer isso: fazer conta, ver o que que é mas como você, né, ne só s compartilha a casa com outras pessoas, eu não sei até onde isso seria viável, porque não sei quando você fala: "Ah, minha casa tá desorganizada.", é o que, o seu quarto ou é a casa toda que precisa de organização?
Olha. <laughs> Exatamente. É verdade, né? Uhum. Aham. Uhum. É, mas é mais especificamente o meu quarto, né? Porque, assim, a claro, as outras áreas são áreas em comum, então, assim, tem que ter o mínimo de organização, né, não pode
Hum, tem Claro, mas aí vocês todo mundo divide, cada faz pouquinho, né?
Isso, isso, cada um faz um pouquinho. Seria mais meu quarto, né? Porque assim, eh, é isso, eu não tenho, eu chego em casa cansadíssima, minha mãe fala que eu pareço uma princesa. Sabe quando princesa que tira a roupa e joga a roupa no chão assim? <laughs> Quando cai a capa, minha mãe fala que eu: "Olha aí a princesa que só tira.", e eu chego, eu faço isso, porque eu chego tão cansada. Não, não ela não mora aqui, mas foi quando eu morava com ela no Brasil.
Entendi. Uhum. É. Aham. <laughs> Uhum. Sua mãe também mora lá não, né? Não, ok. Ah, ah então já é hábito seu? <laughs>
É, não mudou muito. É porque eu não sou uma pessoa muito organizada, né? Eu te eu queria ser, mas eu não consigo.
Hum. Mas você acha que dá pra contratar uma diarista, uma pessoa, pra trabalhar pra limpar só o seu quarto?
Então, mas é porque assim, você viu, é é muito, é bem interessante essa dica que você me deu, mas assim, como é só o meu quarto e só mesmo as minhas coisas, eu também sou ao mesmo tempo eu sou um pouco, tipo, as minhas coisas é, "Deixa que a minhas coisa eu arrumo, ninguém precisa arrumar pra mim.", sabe? Me dá um, me dá um pouquinho de de de pânico de uma pessoa mexendo nas minhas coisas. <sniffs> E aí mas eu a mas é interessante assim. Porque na verdade eu posso ter uma pessoa de confiança pra fazer isso né? E, assim, só que, não é uma pelo menos dar uma geralzona no quarto, e eu minimamente tentar manter a coisa.
Ciumenta com as suas coisas, né? Uhum, sei. Entendi, entendi. É, claro. Aham. É, exatamente. Porque, assim, manter arrumado é muito mais fácil do que arrumar né? Porque às vezes é uma coisa que você fala você olha assim pras coisas e fala assim: "Nossa, mas onde eu vou botar isso?". Aí chega um profissional, uma pessoa que faz isso todos os dias em vários lugares diferentes, ou seja, ela já sabe: "Ó, isso aqui dá pra ir ali pra debaixo da cama, isso aqui vai pra cima do armário, isso aqui vai pra dentro do coisa, isso aqui dá pra dobrar, isso aqui pode ir pra dentro de uma caixa.". E é um profissional, ele ele tem geralmente mais essa essa visão periférica, né, sobre sobre as coisas. E aí talvez possa ser
É. Verdade, verdade. E se eu te contar, o ca, <laughs> ai, eu, caiu a cortina do meu quarto, né? Despregou da parede.
<laughs> Hum. Tá lá até hoje.
Aham. E aí, sabe o que eu faço? Eu <chuckles> porque eu não tenho tempo e eu também não sei fazer, eu só tenho que chamar uma pessoa pra fazer isso. <sniffs> Eh, é porque a na verdade, a parede daqui de casa ela é muito frágil, ela é meio esfarelada, então, assim, você fura, fura, fura só que daí vai botando furo atrás de furo, tá ficando pior a coisa.
<laughs> Hã. Hum. Tipo pladur? A aí a parede vai ficando mais fraca ainda, né.
Exatamente. Então, assim, eu acho que tem que preparar a parede, tentar deixá-la fu tapar os buracos e fazer novos. Enfim, eu sei que essa cortina tá lá no chão, eu tenho que eu pego a cortina do chão, o pano dela e e tento amarrar ela do lado de fora, assim, pra ficar um minimamente escuro minha meu quarto eh, e eu não sei quanto tempo vai ficar assim
Aham. Ok. Hum, entendi.
porque <laughs> porque é isso, eu preciso de primeiro eu preciso resolver a questão do
Olha, a questão da cortina, não sei se nos lu na onde você mora, tem esse serviço <coughs> mas você já ouviu falar num serviço chamado marido de aluguel? Eu não tô fal eu não tô brincando, tô falando sério.
É. É porque eu acho que no no no no aqui onde eu moro, na Espanha, eu acho que não tem isso. Talvez tenha, assim, tem essa pessoa que que que faz esse serviço meio que de uma maneira geral, mas não é
Uhum. Ah, é por Uhum. Não é por um aplicativo que você chama, e ta Entendi. É, porque alguns lugares têm essa função, é tipo um aplicativo mesmo, você coloca lá o serviço que você deseja, tipo: "Ah, colocar a cortina no lugar", eh, e aí vai você lança o serviço no aplicativo e alguém vai lá e meio que pega o serviço pra você, e aí vocês combinam o dia, valores e tudo, e a pessoa vai lá e executa o serviço pra você, entendeu? Mas é é o funciona bem, funciona bem. Então ma mas talvez seja uma questão também de você dar uma procurada, pode não ter esse aplicativo, mas pode ter outras coisas parecidas, e aí pode te ajudar bastante pra facilitar a tua vida.
não, não é tão simples. Ai, podia ser essa pessoa aqui. É verdade. Olha, vou- vou procurar isso. <sniffs> Eu acho que essa dica é é uma a que da mais vai funcionar pra mim ultimamente, porque também são coisas pequenas, sabe, que isso acaba e vai e vai virando uma uma coisa grande porque pela falta de tempo e vai f acumulando, acumulando, acumulando.
Uhum. Claro. Uhum. E, assim, só pra não deixar uma uma coisa, assim, até meio, eh, sugestiva, na verdade o nome do aplicativo é marido de aluguel mesmo, mas mulheres também fazem o serviço, sabe, não é pra ser um homem e tudo mais. É só mesmo pra ser uma pessoa que pode tem qualificação para executar aquele serviço que você, às vezes, não tem tempo, ou não quer fazer, ou não consegue, e aí você contrata. Não é necessariamente um homem, pode ser mulheres também que que trabalham no aplicativo, sabe.
Aham. Aham. Olha, eu amei todas essas dicas que você me deu, foram todas super úteis, vou tentar botar em prática cada uma delas. E foi um prazer enorme conversar com você, viu.
Ah, foi um prazer também. Se você precisar de qualquer coisa, tá, pode contar comigo e boa sorte, né, nessa nessa empreitada. Tomara que dê certo as coisas por aí. Tchau, tchau.
Obrigada. Tchau.